Queda rojita, exactamente. Y entonces lo tienes que bañar la tortilla en la salsita para después poder enrollar, bueno, vas a, este, rallar queso, entonces vas a ponerle adentro el quesito rallado y los vas a doblar como si fuera una flauta.
Ya. Okey. Sí, sí. Uy. S así, como un rollito.
Y arriba Como un rollito exactamente. Y después pones así como que varios rollitos juntos y arriba le pones un poquito de, este, lechuga picadita y le pones tantitas papas y zanahorias hervidas y queda delicioso. <chuckles>
Ay, ya. Sí, sí. ¿Papas? Ay, mira. Uy. Se oye delicioso. Óyeme, pero cuéntame un poquito, lo de los tacos para que queden rojos, tú, cuando estás preparando la masa, ¿le mezclas la salsita para que coja el color rojo?, o, ¿haces primero la tortilla y luego le le pones la salsita, para que quede roja?
Sí, la verdad es que tú haces más bien la salsa, o sea, como que pones a hervir tantito los chiles, la licuas y, o sea, vas a ocupar tortillas que ya están hechas, no necesitas hacerte una masa. Entonces, como que es mucho más fácil, porque, pues, nada más las tienes que sumergir tantito Ajá, y ya después las pasas como a un sartén con poquitito aceite para que se calienten tantitas y eso sea lo que te permita que puedas enrollar tú el taco.
Sí. Ah, te entiendo, te entiendo. Más práctico. Sí, sí. Que coja el colorcito, uy uy, se oye delicioso. ¿Y qué, eh, queso tú usas para estos rollitos?
Pues normalmente es como un queso fresco, por ejemplo, a lo mejor puede ser un queso panela que lo puedas rallar y que te quede así como este, chiquito o puede ser a la mejor un queso, te digo un queso fresco que encuentres, estaría súper bien.
Sí, sí. Ya. Okey, pero estos estos rollitos me suenan así como vegetarianos, porque no me mencionaste nada de carne. ¿No llevan carne?
Pues no, realmente el taco como tal no lleva carne, pero en algunos lados los acompañan con una pieza de pollo. Entonces, pues ya como que sería extra a los tacos, el pollito.
Ah. Ya. Sí. ¿Y y el pollito cómo lo preparas, para acompañar estos taquitos?
Pues el pollito realmente es así como una pieza de pollo y como que en el mismo en donde vas a pasar la tortilla con la salsa, que te digo que como que la fríes tantitito, a lo mejor, eh, lo puedes freír tantito también el pollo y entonces como que agarra tan un poco del sabor de la salsita, exacto.
Sí, sí. De la salsita. Ay, se oye muy bueno. Y a ver, ¿qué otro plato así buenísimo de esos también me puedes contar que te trae nostalgia?

Pues, la verdad es que sí, o sea, por ejemplo, este año, en esa época sí l preparé lo de los tacos rojos, o sea, me metí literal a una página ajá, exactamente, dije: "Pues es la primera vez que lo voy a hacer, vamos a ver si me quedan", me metí a Internet, busqué la receta y, pues, sí, más o menos, ahí me quedaron.
Ah, ya. Te lanzaste. Sí, sí. Y dime la verdad, ¿cómo te quedaron? No me mientas, dime la verdad, ¿qué dijeron los comensales?
Y creo que sí, mm <chuckles> Pues, solamente estábamos mi esposo y yo comiendo, así que era <chuckles> pero dijo que estaban muy ricos, por lo menos se parecía al sabor de los que nosotros conocemos de allá de México, pero la verdad <chuckles> más o menos s í, sí, sí, eso sí.
Ah, bueno, ¿qué dijo el esposo? Ah, okey. Ah. Ah, mira, te cocinas bien, entonces. ¿Tienes sazón? Qué bien, ¿y el pozole?, ese sí no te avientas, te lo vas a comer al restaurante mexicano.
Ese nunca lo he intentado, como que siento que son muchos pasos, o sea, porque es que la carne, que el, o sea, por ejemplo, los granitos esos que te digo, de maíz pozolero, incluso los tienes que limpiar, o sea, como que de uno en uno, o sea, entonces, como que siento que es mucho trabajo y, a veces, digo: "Para 2 personas, no, mejor <chuckles> vamos a algún lugar.
Sí. Ay, ay, ay. Claro. Sí, mejor vamos y lo compramos. Sí, pues sí, sí, sí. Hay platos que vale la pena y hay otros que son difíciles, los tamales son difíciles, también. Entiendo, tienen mucho trabajo.
Exacto. Sí.